En fait au début, tout le monde se demandait si c'était quelqu'un qui avait pété, tu vois? Mais après, <chuckles> c'était tellement fort, parce que parce que j'avais trop mis qu'en fait on en était malade.
Mmh mh. Comme, heu, c'était t <laughs> <chuckles> Tu avais mis la dose? <laughs>
Mais oui, en fait, on était malade. <chuckles> Si tu sais on était là genre: «Ah!» <chuckles> Tu tu vois ce que je veux dire? <chuckles>
Ah d <laughs> donc tu sentais pas. <laughs>
Ouais, c'était: «Oh! Heu!» <chuckles> tu vois? C'était comme ça quoi, tu vois? <chuckles>
<chuckles>
Et du coup, la maîtresse, elle dit eh, bah, du coup, elle m'a donné une punition. Je sais plus ce que c'était, mais j'ai été punie. Voilà. Mais c'était drôle.
Oh! <clears throat> C'est et c'est tu as tu devais recopier, heu: «Je ne jetterai plus de de»
Je crois que c'était ça en plus, des boules puantes
et et hem Ah ouais, sur une étiquette?
Je crois que c'était quelque chose comme ça. <chuckles> Non, dans mon cahier. <chuckles>
Oui, oui, oui, je me doute bien qu'elle t'a noté ça dans ton cahier. <laughs>
<chuckles> <chuckles> Bah oui. <laughs>
<laughs> <chuckles> Et tu imagines si tu devais faire la punition au tableau? La honte.
Ah bah, j'aurais l'air d'une gourde, hein. <laughs> Tu as tu as déjà fait des punitions au tableau comme ça? <chuckles>
<laughs> Non, non. Non, non, ça va, la les punitions, c'était plutôt, hem, sur le cahier, quoi.
Bah oui. <laughs>
Je sais pas si ouais, ou sur le frigo? <laughs>
Sur le frigo? Pour montrer à tes parents. <chuckles> Tu mets des choses sur ton frigo, toi?
Ouais.